ああ、そうですね。
で、なんか、結構引きこもりぐがち、なんか、引きこもりになりがちだと思うんですけど、そこら辺なんか工夫とかされてるんですか？
いや、なりますなります。 えっと、歩いて、もうあの、道路の反対側にジムがあるので、速攻ジムに行って、走ったりとか、まあ、筋トレしたりっていうのもあるし、まあ、あとは、夫が仕事帰ってきた後に、なんか、パブリックスピーキングのなんかこう、上達するトーストマスターズって言うなんか、習い事があるんですけど、なんかそれに行って、あの、そこで参加している人たちと話したり、人前で話す練習とかをして、やっぱり、にんいや、人間って、やっぱソーシャルな生き物だなって思うんですけど、やっぱり、引きこもってると、やっぱりメンタルへの影響が凄く良くないなと思って。やっぱり、まあ、だしなんかずっと一緒にいる夫と話しても、それは解決されない事で、やっぱりこう、1歩、家庭から外に出て、外の人たちと、話すって言うのは、凄くストレス解消と言うか
ああ、はいはい。 ほうほうほう。 はいはい。 はい。 ええ。 はいはい。 ああ、なるほど。 うーん、そうですよね。 はいはいはい。 うーん。 うーん。
うーん。気持ち的にも。
あ、なるほどなるほど。じゃあ、今のお話だと、ま、ジムに行って体を動かすか、ええ、なんか、他の人と話す事で、こう、口に出す事で、こう、ストレスを解消してるとかって言う部分があるんですかね。
うーん。 そうですね、まあ、あとはなんか今、そのパブリックスピーキングのなんか、コンペティションもあったりとかして、なんかこう、目標があって、それに向かってなんか、頑張ろうみたいな。<chuckles> あのメンターの人も、凄い応援してくれているので、なんか
はいはいはい。 へえ。 はいはいはい。へえ、そのパブリックスピーキングの習い事っていうのは、なんかビジネスの為の、あの、習い事なんですか？
なな仕事してない うんうん。うんうん。 まあ、そうですね、まあ、なんか仕事も多分見つけやすくなるし、まあ、多分仕事についてる人は、それはそれで、つあのプレゼンテーションとかのスキルも上がるから、なんかそれは結構あの、まあ、色々人脈作りとかもしてるんですけど、その中で会った人たちに、いや、仕事と探してるならトーストマスター入った方がいいよって言われて、なんか2人ぐらいから言われたんで、で入ってみたら結構、今はまってますね。
へえ。 へえ。 はいはい。 うーん。 はいはいはい。 へえ。 はいはいはい。 へえ、あ、そういうのがあるんですね。
めっちゃ楽しいです。そうそうそう。
なるほど、え、リモートワークとかって、結構パフォーマンス出ます？けあの、なんて言うんですか、その、気持ち的には楽っていうのは分かるんですけど。こう、実際、進捗度とか。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

そうそうそう、長野なの。東京も全然、あの、ま、帰っても上司が上司が出社してないみたいな感じるあるんで、なん、結局多分ほんと10本の指で数えられるぐらいしか、ほんと上司とか、ええ、あの、同僚とかと会ってないだろうなって感じです。
へえ。 はいはいはい。 へえ、なるほど。
そう、ま、ただ、将来的に働くとしたら、やっぱ、うーん、半々ぐらいがいいんじゃないかなって今は、なんか、思っていて、ま、あの時はコロナだったから、あ、もちろん、なんか、人に会うっていう選択がなかったから、もうそれでパフォーマンス出すしかなかったんですけど。ま、この時代、やっぱり、なんか、い人と話しながら、コミュニケーションしながら仕事を進めるっていうのも、ま、気分気持ち的にもいいのかなっていうのと、やっぱ「ああ、すごい引きこもりがちになってたな」っていう、今、過去を振り返ると、ま、良くなかった面もあったなっていうのは、ちょっと感じます。
はいはい。 はあはあはあ。 うん。 はいはい。 うーん。 はいはい。 へえ。 あ、そうなんですね。ま、でも、長野だったらね、引きこもりたくなくなったら、すぐ外出れて。自然いっぱいありそうなんで、よはい-はいはい。ねえ、良さそうですけど。へえ。
ああ、そうそう、だから定食屋のおばちゃんとかと話したりしてましたけど。 ううーん。ま、ユニークな体験でしたね。<chuckles>
そうですね、すごい。
うーん。へえ、なんか、ストレス感じて、ん、お勧めしたいリラックス方法ってなんかありますか？
はいはい。はい。 リラックス方法じゃないんですけど、心拍数上げちゃって、もう脳の機能低下するっていう方法はあるかもしんないっすよ。例えば、も、全力で走るみたいな。で、全力で走ったら、あの、皆さん多分散歩とか行かれると思うんですけど、散歩で、こう、ほんとに、何て言うんすか、ええと、これまでのストレスとか考えずに、ええ、まあ
うん。 ああ、<chuckles> 逆に。はい。 はい。 うん。
なんていう、し自然見たりだとか、「今日はあったかいね」とか、そういうのを考えれる方はいいと思うんですけど、多分普通の方は絶対そういうのを、そういう風な思考よりも、そのストレスの方にもう一回戻っちゃうので
うん。 確かに。
強制的に脳を動けないようにするっていうか、脳の機能を低下させる方法として、走り込むっていう、それもダッシュで。そうすると、脳に酸素が回らないんで
うん。 ああ。 確かに。うん。